Me conta, como você evita distrações no celular enquanto trabalha?
Então, evitando o próprio celular. <laughs> Parece ser simples, mas não é tanto, porque, eh, eu tive que tomar, ah, assim algumas atitudes, porque todo mundo sabe o quão chamativas são as notificações, as vibrações do celular.
É verdade. Ah, ima Aham. Sim, só de a só do celular acender você já fica ansioso, né.
Pois só dele apitar, dar aquela vibração, você já já acende aquele aquele interesse, né. Não, será quem falou comigo e e assim, eu
Uhum. Será que é importante, né? Tu já fica pensando.
Pois, será que foi tal pessoa ou enfim, e e aí pra evitar isso, enquanto eu trabalho eu eu tenho utilizado hoje, eh, já eu não sei se no iPhone tem isso, mas no Android tem, que que na verdade é é se eu não me engano é da Google, que é o sistema de bem bem digital. Eh, acho que é boas, isso, eh, é.
Uhum. Hum. Bem digital? Não, eu pelo menos no iPhone nunca vi.
Pois, então, aí você vai lá e lá você consegue definir, colocar algumas definições de bloqueio durante um período do dia, não é? E aí assim, se você quiser acessar, eh e você vai e eles te dão cinco minutos pra você acessar só pra você ver alguma coisa e tal. E depois ele fecha automático.
Uhum. Hum, que legal. Caraca e depois ele fecha automático o programa? Caraca, b isso é bom hein.
Pois é. E aí assim, enquanto ele está bloqueado, não recebe notificação, não recebe nada. Pelo WhatsApp, o máximo que que você recebe é tipo se alguém te ligar. Se alguém te ligar, você recebe a ligação. Mas, eh, mensagem, notificação, você não recebe nada. E aí o que que eu fiz? Eu coloquei isso nos aplicativos que mais me tira a atenção, né, que mais me distrai, que é o tipo isso que é o WhatsApp, o Instagram e o TikTok, que é o Trio de Ferro. <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. O Sim, as redes sociais, WhatsApp, né? Aham. Cara, mas você falou isso, me fez pensar numa coisa, assim, meio bizarra. Como é que pode o ser humano, ele ter que cumprir regras né. Porque, imagina, você é livre pra usar o seu celular. E você você instalou um programa para te ditar as regras que você deve seguir, sendo que é você que programa o programa. <laughs>
Verdade. Então, e e isso é justamente pelo fato que em algum momento eh, desde que você começou a a utilizar, lhe faltou disciplina.
Exato, exatamente.
E pelo e pelo fato de você ter falhado na disciplina lá atrás, hoje você tá tendo que se disciplinar dessa forma, e é o que está acontecendo comigo.
Caraca! Mas isso isso eu achei assim, de uma de uma estranheza é porque mas é verdade. Não é só você na verdade eu aí o que me fez refletir sobre tudo um pouco, né? Porque a gente meio que se cria regras, sendo que se a gente é livre pra fazer o que quiser, por que que a gente não escolhe não fazer tal tais coisas, né? É muito curioso isso.
Sim. Uhum. Então, justamente. Ah, e deixa eu só eu corrigir que eu falei que é bem bem digital, é bem-estar digital.
Bem-estar digital. Ok. Beleza.
Isso. Bem-estar digital. Mas não, é justamente isso, eh, e como eu falei, como lá atrás faltou a disciplina, você, eh, exagerou, né? No consumo, aquilo ge aquilo já gerou aquilo já gerou algo dentro de você, que sozinho, sabe, sem nenhum outro estímulo, você já não consegue evitar, né?
Uhum. E aí, vi virou um caminho sem volta, né? Já é difícil. Exatamente. Sim.
Ou seja, é como a questão É é vício mesmo. É a questão que vicia e e assim como alguém que é viciado na bebida, que ele ele pode, ele tem ainda a escolha de não beber, mas sempre tem um gatilho, alguma coisa que se ele
Uhum, sim. Sim. Aham. Que faz a pessoa beber, né?
Pois é, se ele não tiver estímulo extra, eh, se ele não tá fazendo um tratamento, não tá fazendo parte, sei lá, de um grupo que o ajude, né, ou algum outro tipo de tratamento pra poder se livrar disso, dificilmente sozinho ele vai conseguir porque lá atrás faltou disciplina pra ele ele exagerou na dose, e agora existe algo dentro dele, sabe? Que o impulsiona a a se, né, a a consumir álcool, num sabe numa proporção que não é devida. Ou seja, hoje ele é preso por isso e e hoje e hoje o que acontece, é que, eh, muitas pessoas, elas são estão presas, né, a em relação a celular e redes sociais. E e é algo que eu pois e algo que eu estava começando a perceber em mim, né? Eu me dis
Uhum. Exato. Aham. Entendi. Sim. Demais, cara. Demais. E aí, você adotou esse alguém te indicou esse aplicativo? Ou ele é nativo do do seu celular?
Ele é nativo do meu celular. Não, ninguém me indicou. Quando eu eu comprei esse meu celular atual, que aí eu mexendo nele e tal e aí eu vi. Eu não sei se no outro já existia, mas esse Co como a gente geralmente compra o celular novo, você quer explorar, né Pois, então, vê o que aqui tem de novo e tal. Eu vi isso. Eu falei: "Olha isso aí".
Hum. Uhum. Ah é. <laughs> E qual é esse celular que você tem, que tem essa aplicação?
O meu o é o x Xiaomi 15T.
15T. Beleza.
15T. Isso. E a aí, pronto. Fui. Coloquei. Tem sido olha, tem sido muito bom, porque eu tenho conseguido, sabe
Hum. Legal. Tem você tem notado que a sua produtividade aumentou? A su o seu foco no trabalho ou em coisas que você esteja fazendo, tem aumentado por eh, em vi em em sequência desse dessa desse aplicativo que você passou a utilizar?
Olha. Sim. Além da produtividade que aumentou. O que aumentou também foi o meu grau de concentração, não apenas no trabalho, mas nas demais coisas.
Uhum.
Porque o que acontece? Eu estava com eu, na verdade, eu já sofro um pouco com essa questão de distração e foco. Eu me distraio muito fácil. Eu perco o foco muito fácil. E e assim, e as redes sociais só pioraram isso, né? E e e a a partir do momento que eu eu adotei, né, essas práticas, isso tem me ajudado bastante a me concentrar mais, a ter mais foco. Não apenas na questão do trabalho, mas nas demais coisas também, porque eu estou conseguindo me disciplinar, sabe? Eu tô co eu eu s Eu hoje eu de de vez em quando ainda vou lá. Vou lá nos 5 minutos, dou uma olhada
Hum. Sim. Aham. Uhum. Sim. Você aproveita seus 5 minutos bem aproveitados. <laughs>
Pois é. Dou uma olhadinha, tal. "Tem alguma coisa? Não tem. Beleza". Vou no Instagram, dou uma olhada e tal. Mas, tipo, eu não tenho ido direto, sabe. É é muito de vez em quando que eu vou e eu eu já consigo hoje
Uhum. E outra coisa também que eu imagino que possa ser é, tipo eu pelo menos acontece muito comigo eu vou ver eu tenho muito déficit de atenção. Então, por exemplo, se alguém me manda alguma coisa, eu vou ver. Aí, vamos supor que alguém me mandou um reel, aí eu vejo o reel. Invés de eu sa ver aquele e sair, eu puxo pra baixo. E aí, quando eu vejo, eu estou ali há 10 minutos roletando o o o Instagram à toa. Jogando fora mesmo de me distrair na cabeça. E aí, como você tem esse aplicativo, que ele fecha automático, independente do que você tá fazendo, talvez é um é um jeito de falar: "Oh irmão, acorda. Bora bora. Segue a vida. <laughs> Sai disso".
sim. Hum. Sim. Verdade. Isso é muito bom. Então, ele ele te dá um alerta. Ou seja, "você já tá há muito tempo aí. Aquilo que você veio ver aqui, você já viu. Agora, o que tá vindo agora aí"
Exato. "Isso aí que você tá vendo é tudo Se você se se d se você continuar nessa, vai ficar aí o dia inteiro puxando, porque nunca vai parar de passar coisas".
Justamente. E e e e é assim e é esse estalo que tem que vir. E é esse gatilho que tem que vir de você perceber "Olha, não! Se eu coloquei isso daqui é por um motivo, então".
É por um motivo. Exatamente. Mas ele te avisa ou ele fecha mesmo?
vamo Não. Ele Então, ele dá aquele aviso assim: C você tá lá e aí vem uma notificação. É, tipo, quando falta um minuto, ele tem a uma notificação assim: Eh, "vai fechar tal hora. Deseja que fique até tal hora?". Tipo assim, ele te dá a opção de mais 5 minutos.
Uhum. Ah, ele Entendi.
É. Então ele te dá a opção de mais 5 minutos. Então, ele ele tem essa notificação e esse aviso. Agora então, isso tem sido muito bom porque, eh, eu tenho conseguido inclusive, por um determinado tempo, mesmo eu não estando trabalhando, deixar o celular longe de mim.
Uhum. Uhum. E conseguir se conectar com outras coisas, né?
E com outras coi tipo, que antigamente eu chegava, sentava, sentava no sofá, queria ver o o que eu gosto de ver, né, os meus programa de esporte, eh, as resenhas ou o filme ou a série. Estava lá sentado com o celular na mão, né.
Sim, claro! Uhum. Sim. Ou seja, você nem prestava atenção nas coisas, ficava naquele naquela multitarefa total, né? Olha para televisão, olha para o celular, responde alguém. Quando você vê, você não viu o filme, você num num lembra de nada, passou se passou 2 horas e acabou o dia.
Justamente e aí hoje eu consigo deixar ele um pouco de lado e foca aqui, não ficar lá dando olhada e tal. Eu não vou, assim, eh, eu não vou mentir pra você e dizer que, ah, mas que de vez em quando eu ainda vou lá nos 5 minutos pra ver o que é que tem. Eu vou, mas a proporção do uso do do celular já diminuiu muito! Muito!
Aham. Diminuiu muito. Você consegui você consegue metrificar isso? Por exemplo, no meu celular tem aquele negócio de quanto tempo você fica em cada aplicativo.
Sim, no meu também tem.
No seu também tem e você notou que mudou isso drasticamente depois que você passou a utilizar esse aplicativo?
Então, eu ainda não fiz, né, essa medição, não cheguei a fazer, né de olhar e ver: "Olha, quanto tempo é que eu tô agora aqui fazendo, eh, utilizando, tal." Eu ainda não vi. Mas eu tenho a a a a assim uma ideia pelo fato do do meu uso mesmo, então, eu sei que
Uhum. Hã. Uhum. Uhum. E assim, você deixa só para o horário do trabalho? Igual eu estava a gente estava falando? Ou você passou a deixar esse esse aplicativo ligado, tipo 24 horas?
Não, eu tenho deixado das, hã, é das 9h às 17h.
Okay. É o tempo o horário do o horário comercial, ali, do trabalho.
Basicamente é o horário comercial, das 9h às 17h. E e sabe o que é interessante? Que após às 17h, mesmo ele estando liberado, hoje também já não fico tão nele, eu já não fico tanto nele, mesmo tendo a possibilidade de tam de passar horas ali e tal
Uhum. Sim. Você já cria novos hábitos, né? Uhum. Pois. De ficar. É, e aí é eu acho que é um pouco voltando o que a gente falou lá no começo, é um pouco da sua reprogramação mental, né. E você tá utilizando o aplicativo durante essas 8 horas de trabalho, né? E, poxa, você é, basicamente o nosso dia é dividido em 3 coisas, né, oi do 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas vivendo, mas indo para o trabalho e enfim. Então, assim, dessas 8 horas úteis do seu trabalho, e as 8 horas úteis que sobram, você também está aprendendo com essas 8 horas, né, que você fica ali no trabalho. Então isso e pelo meu meu entendimento aqui que eu tô do que você tá me contando, eu acho que tá te ajudando a criar novos hábitos, né, novas rotinas.
Verdade. Isso. Sim. Verdade. O e que você falou interessante, a reprogramação. Então, essa atitude que eu tomei foi necessária pra me reprogramar por dentro, né, pra que eu voltasse a estar no controle da situação. O celular, ele não pode me controlar, eu que preciso controlar ele. Ele é o objeto, não sou eu.
Exato. Sim. Sim! Exato, exatamente. Exato! Não é el v não é, ele tem que viver em função de te ajudar, de de de te proporcionar coisas e não ao contrário, não você não te consumir, né? Isso é um é um erro muito comum que as pessoas cometem hoje, né?
Ve Pois, verdade! E e assim e até no meu trato com com com a família, né, com os meus filhos, então o o
Uhum. Claro! Olha, imagina você chegar em casa e tá sempre, eh, olhando o celular, vendo as coisas. Mas- mas você pode chegar em casa, dar atenção para a sua esposa, para os seus filhos e e ter uma vida, né, legal, assim, que pode ser lembrada no futuro, né. Seus filhos falar assim: "Não, papai chegava em casa, ficava brincando com a gente". Né? Diferente de falar: "Ai, como é que você como é que era a sua infância?". "Ah, não sei, o meu pai trabalhava muito, chegava em casa, continuava trabalhando no celular, ou vendo as coisas dele, eu não não tinha muito contato, assim com ele". Olha, que que dor, né, que
Verdade! Pois. E e, assim, e eu não quero passar isso pra eles, porque essa ausência eu já tive lá atrás. E e um e um dos pontos que me fazia querer tanto ser pai, era justamente ser um pai diferente do que eu tive. Eu eu eu queria realmente ser um pai presente. E e e
Exa Uhum. Presente, né, que fizesse fizesse diferença na filha na vida dos seus filhos, né? Não só dar comida.
Po pois é, dá o dá o exemplo, sabe. Então e eu não posso deixar algo tão tão pequeno, né, me tomar, tomar meu tempo, um tempo precioso, que é o tempo com com os nossos filhos, né?
Claro! Com certeza, cara. Claro! Poxa, com certeza, cara. Você acha que você tá assim, primeiro parabéns por isso, porque esse pensamento são poucas as pessoas que têm, cara, eu eu também compartilho desse pensamento de de dar para os meus filhos a educação que eu não tive, as coisas que eu não pude ter acesso, né. A gente sempre tenta dar o melhor, eu estudei colégio público a vida toda, então se eu puder colocar o meu filho para estudar numa boa escola, é o que eu vou fazer, é o que eu pretendo fazer, espero que Deus me abençoe pra isso. E esse pensamento, né, de de focar na família, eu acho que é o que todo homem deveria fazer, eu posso tá errado, mas poxa, eu acho que você também pensa nisso, então, poxa, parabéns! Fico feliz de saber que que as pessoas ainda pensam dessa maneira.
Ah, obrigado. Muito bom. Ah, que é isso. Eu que agradeço. E e é isso, e é e é um dia após o outro, um dia após o outro tentando melhorar
Claro, evoluir sempre.
Verdade, tentando melhorar a cada dia, sabe, e eu acredito que eu vou chegar num num num ponto que realmente eu não vou nem precisar, né, dessas intervenções, eu mesmo vou saber escolher e o estar ou não estar e e determinar cada tempo, né?
Hum. Com certeza. Mas o importante é que mesmo precisando, você, hum, eh, veri identificou que precisava e tá utilizando pra melhorar, isso é o que é muito difícil das pessoas fazerem. Então, poxa, obrigado por compartilhar comigo, foi um prazer ter essa conversa com você e até uma próxima.
Ah, eu que agradeço. Até uma próxima, um abraço.